Ya, eee, telefonuma bakıyorum ve gerçekten aslında, eee, ciddi anlamda, böyle, bildirimlerimin, eee, bu kadar fazla olması, özellikle e-postalar, eee, ve diğer, işte, sosyal medya olsun, eee, çeşitli alışveriş, eee, sitelerinin uygulamaları olsun ciddi anlamda, böyle, göz yorucu hâle geldi. Gün içerisinde de bu bildirimler, eee, ne yazık ki rahatsız ediyor. Eee, genel itibariyle sürekli telefonu alma hissiyatı, eee, ve, hani, belki de bir mesaj bekliyorum, işte, bir arkadaşımla görüşüyorum, işte, kız arkadaşıma, eee, mesela mesaj göndermişimdir. Hani, o kalabalığın içinde, eee, o da yine aynı şekilde bazen arada kaynıyor. O şekilde belirtebilirim ve, eee, özellikle, <swallows> eee, fotoğraflar kısmı, ııı, böyle, anlamsız bir şekilde ekran kayıtları, işte, sosyal medyadan indirdiğim, işte, belki birine tek görünümlük, olarak atacak, eee, bir bilgilendirmedir, işte, daha sonra kalmıştır. Yani, böyle, özellikle pandemi döneminde <chuckles> böyle, bir durumla karşılaştım. Çünkü, hani, böyle, sürekli birbirimizle komik şakalar tarzında, böyle, paylaştığım. Hani, burada da şunu etkiliyor. Hani, mesela, eee, kimlik fotoğrafımı bulunduruyorum. Hani, örnek veriyorum bir yere paylaşmam gerekiyor, işte, elimde bulsun diye. Kimlik fotoğrafımı, böyle, aramaya ihtiyacında bulunurken, eee, böyle, anlamsız komik, böyle, eee, fotoğraflara denk geliyorum, hani, böyle. "Ya" diyorum, işte, "Bunları aslında kökten temizlemek lazım," falan ama ona orada bile aksiyon alamıyorum. O, öyle kalıyor. Eee, hâl, böyle, olunca da, hani, telefonda çok bilgi kirliliğinin, eee, olduğunu fark ettim. Eee, sence bu konuda neler yapabilirim?
Hı hı. Evet. Hıı. Doğru. Hı hı. Evet. Evet. Hımm, aslında bu, ııı, söylediğin şeyden bir sürü insan muzdarip. Eee, maalesef elimizdeki bu akıllı telefonlarla, eee, işte, çeşitli teknolojik aletlerle, eee, biraz bunlara bağımlı hâle geldik ve, eee, tabii ki doğal olarak, eee, çok yüklendiğimiz için ve bir sürü işimizi, eee, böyle hallettiğimiz için, eee, oralarda bir, eee, dolma oluyor. Eee, kullanırken iyi ama, ııı, temizlemeyi ve düzenlemeyi bilemeyebiliyoruz. Sanırım senin durumun da böyle, değil mi?
Değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle aslında baktığımızda. Çünkü, eee, örnek veriyorum, eee, herhangi bir mesajlaşma programından mesela, eee, herhangi bir grupta veya, eee, birisiyle iletişim sağladığımda, böyle, anlamsız bir şekilde diyeyim. Yani, bir görüntü gelmiş veya anlık bir görüntü. Eee, ve o kalmış yani. Bu bakıyorum 5 sene öncesinde olmuş mesela. Hâlâ olmaya devam ediyor bu arada. Yani, eee, böyle durumlarla da karşılaşma eee, karşılaşıyorum veya, ııı, dediğim gibi yani bir bildirimler özellikle ya gerçekten illallah ettiriyor bir yerden sonra. Hani, böyle özellikle akıllı saat de kullanıyorum bu arada ben. Eee, akıllı saatime de yine gün içerisinde bir bakıyorum, işte, eee, bir alışveriş sitesinden, işte, şu şu fiyata düştü falan böyle. Hatta böyle telefonumu kurcalayıp baktığımda, hani, işte, şunun fiyatı düştü, gir bir bak. Eee, özellikle oyun bildirimleri falan cezbetmeye başladı. Hani, böyle, eee, aslında çalışıyorum ama, böyle, oyuna hızlı bir şekilde girip onu, böyle, ayarlamaya çalışıyorum. İşte, böyle, yeni yıla yaklaştığımız için bir yandan da, böyle, yeni yıl, eee, bildirimleri işte indirimler, hediyelik eşyalar şeklinde. Ay, cidden yoruyor ya, o şekilde diyebilirim.
Evet. Hı hı. Tabii. Hıı. Hı hı. Tabii, anlıyorum. Evet, eğer bu durumdan gerçekten muzdaripsen tabii, eee, bazı önlemler almakta bir an önce, eee, fayda var. Eee, en çok tabii, eee, hangi, iii, cihazları kullanıyorsun?
Değil mi?
Yani
Ya, aslında gün içerisinde, eee, telefonumu ve akıllı saatimi çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Özellikle çalışırken bazı bildirimleri kontrol etmek adın, hani, eee, örnek veriyorum işte kız arkadaşım mesaj atmıştır. Ailemden mesaj gelmiştir. Arkadaşlarım da, işte, demiştir ki belki, işte, akşam çıkalım da bir kahve içmeye gidelim falan, böyle, veya ben yazmışımdır onlara. Hani, bekliyorum ki bilgi gelsin. Şimdi onlar da tabii ki de gün içerisinde yoğun olabiliyorlar. Belki o anlık göremiyor olabiliyorlar. Bir bakıyorum akıllı saatime böyle, eee, titreşiyor. Hemen bir baktım böyle işte, eee, şu şu üründe şu kadar indirim, işte, falan böyle. Yahu diyorum benim beklediğim farklı, gelen farklı. Hâl böyle olunca ya da, işte, dediğim gibi mesela kimliğimi atacağım bir yere örnek veriyorum veya kimlik yüklemesi yapacağım, hani, iii, mesela örnek veriyorum, eee, bir banka işimle alakalı. Ya, ona gelene kadar zaten, eee, böyle, unutuyorum da. Böyle, bir bakıyorum, işte, zamanında gönderilen bir böyle komik bir fotoğraf böyle gülmeye başlıyorum. Böyle, bu durumla karşılaşıyorum. Ondan sonra onu silmeye de kıyamıyorum. Öyle de bir durum var. Bu sefer konuyu unutuyorum. Kendi işimi de aksatıyor. Yani, böyle durumlarla da karşılaşıyorum. E-postalarda da tabii, buna benzer durumlar can sıkıcı. Böyle, sürekli, işte, eee, deneme sürümünü aldığım bir mesela uygulamanın, işte, işte, şu kadar indirimde, eee, kullanmaya devam edebilirsin şeklinde, böyle, bildirimleri. Yani, gerçekten, eee, yorucu oluyor diyebilirim.
Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. <chuckles> Evet. Evet, eee, şimdi, eee, şöyle bir durum var. Eee, seni, iii, bir şekilde bunlar rahatsız ediyorsa ki anladığım kadarıyla ediyor, artık biraz kontrolden çıkmış durumda bu bildirimler ve, eee, aldığın, ııı, sürekli, eee, gelen mesajlar. Eee, öncelikle, eee, hem elinde telefon hem de, eee, saat var. Eee, bazı bildirimler mutlaka ikisine birden geliyordur. Eee, bunu çözmekte bir, iii, fayda var. Eee, konsantre olman gerektiği zamanlarda da bildirimleri kapamanda fayda var ama bir yandan da diyorsun ki, işte, hani, kız arkadaşımdan bir şey bekliyorum, o yüzden, eee, hani, elimde telefon da var, saat de var, eee, ama bir yandan da çalışıyorum. Eee, şimdi bazı, ııı, telefonlarda böyle bir şansın oluyor. Eee, telefonun, eee, modunu değiştirebiliyorsun. Eee, örneğin, hani, odaklanma moduna geçebiliyorsun ya da uyku moduna geçebiliyorsun. Eee, bu gibi modlarda da, eee, sadece ve sadece, eee, bildirimleri almak istediğin insanları, eee, bu mod dışında tutabilme, eee, opsiyonun var. Eee, sen de böyle bir şeyi denemek ister misin? Örneğin, hani, odaklanma modundasın ama, işte, atıyorum, ailenden 1 kişi veya kız arkadaşın, eee, her ne olursa olsun o modu delerek sana ulaşabilir ama başka hiç kimse, eee, ulaşamaz. Diğer, eee, bildirimler kapalı. Eee, böyle bir şey senin işine yararmış gibi geliyor bana.
Aynen. Aynen. Hımm. Doğru. Değil mi? Ya, kesinlikle aslında bu açıdan hiç bakmamıştım. Eee, onları aslında bu durumdan egale edip, eee, aynı zamanda da, eee, böyle odak modunu kullanmak sanırım çok çok daha iyi olacak gibi. Çünkü gerçekten böyle telefonu aldığımda, işte, sürekli bakma ihtiyacı veya, işte, diyorum ya bir oyundan bile bildirim geldiğinde, hani, böyle hemen 2 dakika gireyim de biraz oyun oynayayım hani kafam dağılsın moduna giriyorum. Mesela oyuna girdim, oynuyorum. Ondan sonra mesela ailemden mesaj geliyor, işte, yanıtlıyorum. Ondan sonra tekrardan ya bir oyun daha oynayayım falan derken ya gerçekten uzun, eee, vaktimi alıyor. Yani, belki de bir yarım saatimi bırakıyorum. Eee, bu sefer de iş aksıyor. Hani, burada
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı.
hani, herhangi bir şekilde nasıl diyeyim, olumsuz geri bildirim müdürlerim tarafından da almak istemem. Veya o vakti daha iyi değerlendirmek adına yine aynı şekilde ilerlemek, eee, tabii ki de isterim. Eee, bunu bu şekilde değerlendirmek eminim ki çok çok de daha iyi olacak. Çünkü, eee, gerçekten benim için aslında, eee, faydalı bir bilgi oldu.
Tabii ki. Hı hı. Evet, evet. Eee, lütfen bunu yapmaya çalış. Eminim sana biraz faydası olur. Eee, ayrıca, eee, bazı bildirimleri, eee, sadece e-postaya gelmesi, eee, sana gerçekten vakit kazandırır. Yani, eee, hem telefonunu hem e-postanı verdiğin durumlar varsa sonradan gidip, eee, telefon bildirimlerini kesmende fayda var. Çünkü elinde saat olduğu için onları sürekli alır duruma düşeceksin. Ama eğer e-posta, eee, olarak, eee, verirsen, eee, bilgilerini ya da sadece onu tutarsan ve, eee, aslında senin için çok önceliği olmayacak, işte, dediğim gibi, eee, yeni bir oyun çıkmıştır ya da herhangi bir takip ettiğin bir mağazada indirim, eee, başlamıştır. Eee, bunlar için, eee, kendine ayrı bir e-mail, eee, hesabı açarsan, eee, ve bu e-posta hesabına sadece bunların gelmesini sağlarsan, eee, ona da gün içinde sadece 1 ya da 2 kere m hatta mümkünse sadece 1 kere, işte, eee, sabit bir zamanda atıyorum, akşam, işte, 20.00'de 20.30 arası bakacağım bunlara ya da sabah onla onu yirmi geçe arası 20 dakikam var deyip, eee, saatine de alarm kurup artık 20 dakikada neye bakabiliyorsan bakıp gerisine, eee, bakmadan, eee, kapatmak gibi, hani, kendini bir şartlarsan zamanla bu sende bir alışkanlık hâline de gelebilir. Böyle bir şey denemek ister misin?
Evet. Muhtemelen. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Ya, evet, aslında bu da mantıklı geldi. Sonuçta gün içerisinde, eee, yoğun olabilirim veya, işte, aciliyet durumları dışında bunların aslında benim, eee, nasıl diyeyim, eee, vaktimi almasını kesinlikle ve kesinlikle istemem. Boş bir zamanda, böyle ona da tabii ki de belli bir süre ayırmak çünkü orada da, böyle, yine aynı şekilde, eee, eğer vakit, eee, nasıl diyeyim, eee, ciddi anlamda ayırırsam bu sefer gün içerisinde yapacaklarımı yine aynı şekilde mesai saati dışında yapacaklarımı da unutabilirim. Eee, bu açıdan da aslında benim için çok çok, eee, mantıklı, eee, bir karar olacak gibi gözüküyor bu şekilde, eee, yapabileceğim aslında ve alabileceğim kararlar. Ya, gerçekten, ııı, çok verimli bir konuşma oldu. Yani, kıymetli bilgilerle, eee, karşılaştım ve bunları bu zamana kadar neden denemedim aslında bunu da düşündüm. Çünkü gerçekten benim aslında zamanımı çok fazla aldığını da, eee, şimdi daha net bir şekilde görmüş oldum. Çok teşekkür ediyorum yardımların için.
Hı hı. Tabii. <chuckles> Rica ederim, ne demek. Eee, merak etme, yalnız değilsin. Böyle olan, böyle hisseden çok insan var. Eee, sen de, eee, mutlaka zevk de aldığın için sürdürmüşsün. Şu anda rahatsız olma durumuna gelmişsin. Eee, farkındalığın yüksek. Iıı, eminim, eee, bir şekilde sınırlarını koruyabileceksin.
Değil mi? Kesinlikle. Umarım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kal.
Hoşça kal.